ええ。
はい。で
へえ。そうなんですね。
そこでサッカー観戦うん。すごいしてたんですけど、「いや、いえ、で、ちょっと待って、あの、サッカーを見たいんじゃなくて、プレーがしたいんだよ」って言って
<laughs> はい。 うん。 はい。 はい。 はい。
そしたら、試合終わった後に、あの、下に降りてって、そこに居た監督に、あの、話ししてくれて、「なんか彼『サッカー、あの、プレイしたい』って言ってるんだけど、チームに入れて」って。はい。
はい。 うん。 はい。 はい。 へえ！すごいですね。
うん。
へ。そんな地元の、ま、多分地元の、まあ、ぷプロのサッカーチームなんですかね。どどれくらいの、まあ、メキシコとかもすごい何部とかもあるんでしょうね。2部とか3部とか4部とかいっぱいあるんだとは思いますけどね。そういう感じのチームだったんですか。でも全然チームのことも知らご存じなかったんですよね。<chuckles>
そうですね。 はい。 うん。 あ、そうですね。うん。 はい。 うんうん。 はい。そうですね、全くリーグの仕組みとか何も知らなくて、で、まあ、大体こうアマチュアとかセミプロとか、そん位の間位のチームで、で、なんかこう話してくれて、「じゃあ、ああ、いいよ」みたいな、「え、それいいんだ」みたいな感じにもなったんですけど、はい、翌週位には、あの、そのチームに合流して、試合とかもあの、出してもらったんですね。
はい。 はい。 うん、はい。 ああ。 はい。 うん。<laughs> はい。 はい。 はい。 ええ？
はい。
え、ちゃんと敵敵っていういくい敵とか言っちゃいけませんけど、ほう正式な試合に、ええと、メンバーとして出たってことですよね。うわ、すっごい。すごいいい経験ですね。<chuckles>
うん、ふん。 はい。 そうですね。はい。 で、そこうふん。そこから、その、まあ、い酔っ払いの彼が、あの、毎回試合があるたびに、彼の、まあ、ちょっとあの、昔ながらの車を走らせてくれて、なんかこうマネージャー的な。言葉も通じないんですけど
えっと、はい。 はい。 うん。 はい。 はい。 うん。 ああ、はい。